Pero pues, ya también, te digo, era más escaso porque, pues, ya no nos podíamos ver tan seguido como en la prepa y todo eso. Este
Claro, ya cada quien tenía sus cosas, ¿no? Supongo ya en la en la universidad, o o, pues, ya más grandes, pues, sí era más difícil, ¿no?
Sí. Sí. Ajá, pues, justo también lo que nos gustaba era de repente, ¿no? Que ponían una película de anime en el cine, ahí era como de, ah, pues, vamos, ¿no? Vamos a tal lugar Ajá, sí, entonces, pues también está muy bien, te digo que recuerdo que justo habíamos quedado de ver una película en marzo de 2020, entonces, justo unas una semana antes de que anunciaran la pandemia, pues, fuimos, una no pudo ir, pero los demás fuimos, y ya la semana siguiente era fue como, ya, ya no podemos salir, qué bueno que fuimos.
Ah y la iban a ver. Oh, en la pandemia. ¡Oh! O sea, ¿que sí alcanzaron a ir?
Sí, sí, fue justo, te digo que como que una semana antes. O sea, ya habían dicho como que: "Ay, este, pronto, eh, pues, este, se están tomando precauciones", ¿no? Pero todavía no habían anunciado concretamente, pues la pandemia, no, ya ves que fue un momento donde ya dijeron, o sea, todavía estaban yendo a clases, creo, en algunos lados, pero después ya dijeron: "No, ya, ya no se puede", ¿no?
¡Ah! Qué curada. Sí, sí. Claro, sí, ya ya, sí cierto, sí, fue como en marzo, tienes razón. Oye, y, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, cómo le hacían para ya, o sea, supongo que ya no se juntaban para ver, pero re no no utilizaban como esas aplicaciones en las que podían sí, o sea, que aun así todavía seguían viendo cosas juntos, ¿no?
Ujú, sí. Sí. Ujú. Sí. <giggles> Sí Sí, fíjate que, eh, también hubo un tiempo donde nos metíamos a Discord y poníamos música, era como que hacíamos llamada, y poníamos ahí que cada quien elegía una canción, y así, ¿no? Eh, de repente también en Facebook hacíamos llamada y poníamos algún anime, ¿no? Ahí era de compartir, pues un video, antes se podía, pero ahorita creo que ya no, de buscar videos en Facebook y poderlos compartir ujú, sí, eso estaba muy padre, pero te digo que creo que ya quitaron esa opción.
Ándale, en Discord, si cierto, también. Es Ándale, sí, y ponerlos en la llamada, ¿no? Y también